Ồ! Khúc này sợ nha. Ừm.
Ừ. Ừ. Thì lúc đó mình cũng hơi sợ á bạn. Tại vì bạn biết ra nước ngoài một mình tiếng thì hông có biết, mình đâu có biết tiếng Thái đâu, rồi đường sá mình cũng hổng biết luôn, mà lỡ có việc gì thì cũng hông biết làm sao á. Thì lúc ừ, thì thì bình thường mình á là mình makeup á là mình hay có một cái cây kéo, cái cây kéo để makeup, thì mình có mang theo trong giỏ xách, cái giỏ xách mình hay đeo đ trên người để đi đi chơi á. Thì bất giác lúc đó mình mở cái giỏ xách ra mình coi mình có đem cây kéo theo hông á bạn.
Ừm. Đúng rồi đó. Cũng hơi sợ đó. Ừm. Ờ. Ồ, rồi sao nữa?
Bạn bạn ý là bạn bạn bạn hiểu ý mình mà, đúng hông?
Ờ, hiểu, phải chuẩn bị chứ, cũng phải hơi lo mà. Mà rồi sao nữa?
Ờ. Ờ. Kiểu thì, kiểu là, lúc đó là mình nghĩ là nếu có chuyện gì là cây kéo đó là sẽ là cái đồ phòng phòng vệ của mình thôi chứ mình cũng không còn cái gì nữa, gặp mình con gái chân yếu tay mềm nữa. Ờ.
Ừm, đúng rồi, cẩn thận là tốt mà. Ừm, ừm, phải cẩn thận vậy chứ. Rồi sao? Rồi, à, bạn đó có đưa bạn về tới nhà hông?
Thì cũng cũng rất là may là bạn ấy là người tốt bạn ơi. Bạn đó, bạn ấy chở mình đào đường đó là đường tắt thôi, sau đó bạn ấy rẽ ra đường lớn và về tới khách sạn an toàn.
Là bạn ấy đã Ồ, rất là may ha. Chung là cũng may là hông có dùng tới cây kéo ha. <laughs>
Ờ. Ừ. Đúng rồi. Tức là lúc mà mình về khách sạn là mình, kiểu, mình thở phào á, tại vì ồ đây là người tốt. Chứ lỡ mà bạn ấy làm cái gì mình ha, bạn ấy dẫn mình đi đâu vô cái đường vắng nó, mình chắc mình cũng không biết làm sao, nếu mà gặp người xấu á. Ờ. Nên
Ừm. Cũng hơi sợ. Ừm. Ừm. Tính ra là một chuyến du lịch mà mà cái cây kéo đó nó cũng có kỷ niệm đó, <laughs> có kỷ niệm với cây kéo luôn đó, ờ.
Ừ. Ơ hừ.
Mà sau đó thì bạn có, ơ, chụp hình hay là hôm sau thì có đi ăn uống với bạn đó hông, hay có những cái đồ lưu niệm nào hông?